Ờ, thì đó, với lại Radiohead, gần đây thì có Radiohead, chắc biết bạn biết Radiohead hông? Ừ.
Ô, Radiohead, ô, bài "Creep," bài "Creep" hay vãi.
Ờ, <laughs> đấy, đấy, đấy, ừ, có chứ, trời ơi. Tại vì, đi đấy, đấy, đấy, <laughs> ờ, xưa xưa quá mình không biết. Ờ, ờ. Ủa, vậy hả? Hông biết hả?
Bạn bạn nghe chưa? Radiohead ấy. Uây, thề luôn. Đấy, thề luôn, nhưng mà Việt Nam không ai biết nhá, nhưng mà Việt Nam không ai biết. Ôi giời ơi, chán đời, ừ, ơ, bạn là người đầu tiên v à, người thứ hai là ở Việt Nam mình biết là biết bài đấy. Người thứ nhất ấy là một bạn, ờ, ờ, một bạn ở nước ngoài bạn đấy sống ở Sài Gòn, thì hôm đi hát karaoke mình gặp bạn đấy mình hát bài đấy, thì bạn ấy nhảy đi ra bạn hát cùng bảo "Ôi, ngày xưa từ hồi cấp 3 tao hay nghe bài này lắm, "I am a creep," ờ, các thứ. <chuckles>
Ờ. Ơ. À. À. Ờ. Ờ, ờ. Ơ. À. <laughs> Thú vị.
Như bạn là người thứ hai mình biết bài đấy, đấy.
Ơ, thế á, ủa, nhưng mà mình nghĩ là hình như là ở ở ở trên ở trên, a, Facebook á là mình cũng có tham gia vô mấy cái hội nhóm, kiểu như là, nhạc metal các kiểu đồ á, mình thì hông biết bạn có tham gia nhóm hội nhóm đó hông? Có nha, kiểu mà
Ừ, ở ở Việt Nam. À. Ô, thế á, thế á? Ôi, ô, có khi bạn phải cho mình tham gia với nha, bởi vì mình rất rất thích nghe mấy kiểu âm nhạc kiểu, kiểu đấy. Thề, nghe kiểu nó nó nó, kiểu, nó rất thứ nhất lời có ý nghĩa này, thứ hai nhá là giai điệu nó rất là ô kê, và thứ ba là giọng, ôi, nó tập trung vào cái giọng thay vì tập trung vào giai điệu.
Ơ, thế á. <laughs> Ờ, ờ, ừm. <laughs> Ừ, ừm, ừm. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm, đúng, đúng. Hông mà cái chất giọng những người đó thì
Đấy. Ừm, đấy, đấy. Mình mình đi hát karaoke có hát được đâu, nhưng mình mặc dù mình không không hát được nhưng mình vẫn cứ thích hát mấy bài đấy à. <laughs>
Kiểu, họ họ sao nó quá cứng, nó quá đỉnh luôn á, không bắt chước được. <laughs> Đúng, đúng, ừm, ừm, đúng, t tại sao không, đúng hông? Ý là mình mình cứ hát thôi, nhưng mà mình thấy là kiểu hát hay là hên, sao ta, ấy vậy thì, à, hay gì, hát hay không bằng hay hát, đúng hông? Ý là không phải là hát dở đâu nhưng mà mình chỉ cần mình hát nhiều thôi mình nghĩ là ừ, đúng rồi, đúng rồi, tại vì cái vấn đề khi hát là mình, sao ta, mình cho cái cái s cái, a, sao ta, cái cái cái cái người mình á nó chill mà, đúng rồi, đúng hông? Nó thư giãn mà, đấy, thì quan tâm đến người khác làm gì nhỉ? Ừm.
Đúng rồi. Ừ, ừ. Hay đấy. Đúng rồi, ra lúc đấy say rồi cũng chả ai ý kiến gì đâu. <laughs> Đấy, đấy. Uầy. Ờ, ờ, uầy, nhưng mà kể kể ra đây lần đầu mình gặp được một người thích một người biết cái bài Ra của của Radiohead đấy.
À.
<laughs> Ừ.
Thế á, ơ, thế thì mình mình nghĩ là điều đấy bình thường tại vì trong trong cái nhóm đó nhiều nhiều nhiều người, kiểu, có những cái ban nhạc còn còn kiểu như là low key hơn nữa cơ. Ờ, <laughs> ờ, ờ.
Ờ. Ơ, mà không thể để để mình hỏi bạn ờ, để mình hỏi bạn nhá, giống như bạn bạn có gặp lại người nào biết Radiohead ở Việt Nam chưa ngoài mình ra?